जी। तो कहते हैं ना कि व्यायाम या थोड़ा-सा कुछ भी वर्कआउट करना कहीं न कहीं देखिए शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। और देखिए वैसे तो आजकल देखिए काफ़ी लोग आजकल जिम भी जाने लग गए हैं। कहीं न कहीं अपने दिनचर्या में उसको उन्होंने जोड़ भी लिया है जिम को। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर बिना जिम के अगर कोई घर पे व्यायाम करना चाहता है या फिट रहना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रह सकती है? अगर आप बताना चाहे।
जी। बिना जिम गए अगर हमें फिट रहना चाहते हैं ना हम घर पर बैठे तो हमारे लिए देखिए सबसे सरल यही होगा कि आजकल होम वर्कआउट्स होते हैं जो कि बॉडी वेट से किए जाते हैं। या हल्की-फुल्की देखिए कुछ अगर एक्सेसरीज़ है ना तो हम ऐमाज़ॉन वगैरह से या फिर दुकान से खरीद कर ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम हम पुशअप्स कर सकते हैं हम स्कॉट्स लगा सकते हैं हम लंजेस कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसके लिए देखिए कोई वेट वगैरह नहीं चाहिए तो शुरुआत तो देखिए हम कम से कम इसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम पहले ही दिन सीधा जिम चले जाएँगे ना तो कहीं न कहीं वहाँ पे हेवी वेट उठाएँगे तो हमारे देखिए शरीर उस चीज़ में ना अडैप्ट नहीं कर रखा हो उस चीज़ को। न तो कहीं न कहीं देखिए हम उसको कंटिन्यू भी नहीं कर पाएँगे। तो देखिए सबसे बेहतर तो यही रहेगा अगर हमें जिम की शुरुआत करनी है ना तो पहले हम घर से करें देखिए घर में हल्का-फुल्का वर्कआउट करना शुरू करें ताकि हमारी बॉडी को एक आदत पड़े वर्कआउट करने की। और, वो देखिए इस प्रकार किया जा सकता है की देखिए फिट जो है ना सिर्फ अ, देखिए समान शारीरिक रूप से ही नहीं होता, मानसिक रूप से भी होता है। तो देखिए हम सबसे पहले उठ के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं थोड़ी देर और ध्यान लगा सकते हैं और योगा हम कर सकते हैं। देखिए योगा हमारी फ्लैक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा एक तो बेहतरीन कर देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। और योगा के बाद देखिए एक अ, एक योगा में जैसे एक और चीज़ होती है पावर योगा। उसमें देखिए स्ट्रेंथ प्लस फ्लैक्सिबिलिटी होती है। दोनों चीज़ें एक साथ होती है तो देखिए वो तो घर पे कर सकते हैं उसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। और बहुत फ़ायदेमंद भी रहता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पुशअप्स कर सकते हैं कोई अगर हमें अ, कहीं अगर कुछ लटकने वाला मिले तो हम उसपे पुलअप्स कर सकते हैं। और अ, लंजेस कर सकते हैं, स्कॉट्स कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जब हम उम, जैसे हल्के-फुल्के बॉडी वेट में अगर ठीक मतलब अ, ह, अ, सही महसूस करें न तो हम धीरे-धीरे उसको एक छो थोड़े बहुत वेट मँगवा सकते हैं। देखिए ढाई-ढाई किलो के वेट्स हो गए कुछ प्लेट्स हो गई तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और हम ना अ, बिना जिम जाए देखिए घर पर ही फिट रह सकते हैं। और कहीं न कहीं देखिए आजकल फिट रहना ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि जिस प्रकार का हमारा एक दिनचर्या हो गया के बैठ अ, डेस्क जॉब है हमारी। और देखिए हमें एक तो इतना समय भी नहीं मिलता क्योंकि हम जिम जाएँगे उसके बाद देखिए काम वगैरह के बाद एक तो हम पहले इतने थके हुए हैं और ऊपर से हम देखिए ट्रैवल करेंगे तो उसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा। तो वो हमें समय बच बचा सकते हैं कहीं न कहीं घर पे वर्कआउट करके। जी।
ओह! अच्छा। ओह! अच्छा। जी, जी। ओह! अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। व्यर्थ होगा बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो आपने काफ़ी एक सही चीज़ कहा है। परंतु कहीं न कहीं आपका इसपे क्या विचार है? जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान जिम जाता है कहीं न कहीं देखिए उनके पैसे भी लगे रहते हैं और देखिए, जाना पड़ता है तो कहीं न कहीं देखिए वो जो मोटिवेशन है वो कम से कम वो कहते है बनाए रखते हैं। परंतु देखिए, जब इंसान घर पे वर्कआउट करता है क्योंकि वहाँ पे देखिए कोई पैसे तो लगे नहीं है तो कहीं न कहीं जो मोटिवेशन की कमी होती है कंसिस्टेंट सी कंसिस्टेंसी की कमी होती है। उसको कैसे उसमें कैसे वो बढ़ावा ला बढ़ाव ला सकते है अगर आप कुछ बताना चाहें?
जी, मैं आपको बताऊँ कहीं न कहीं ऐसा होता है कि ये ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसे दे के जो मतलब मोटिवेटेड रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं और मेरे ना एक मित्र हैं तो देखिए वो क्या करते हैं ना देखिए वो 2 साल से मैं उनको देख रहा हूँ वो ना, <sniffs> नए साल पे ना देखिए एक, कहीं न कहीं मन बनाता है कि इस साल पूरा अच्छे से जिम वग़ैरह करके मतलब बॉडी को अपनी फिट करूँगा। तो वो ना जाते हैं और शुरुआत में देखिए, पहले ही अ, दिन ना जा के पूरे साल की फ़ीस भर आते हैं और जाते हुए 1 महीना भी नहीं है। तो कहीं न कहीं वो 1 महीने की फ़ मतलब वो जो 1 साल की फ़ीस है ना उन्हें 1 महीने से भी ज़्यादा की पड़ रही है। <sniffs> और साथ ही साथ देखिए फिर मैं और ऐसा 1 साल नहीं ऐसे 2 साल से हो गया। तो देखिए हर किसी के साथ ऐसी चीज़ नहीं है कि मोटिवेशन म मोटिवेटेड रहेंगे वो। मैं मानता हूँ कि मोटिवेटेड हम तब रह सकते हैं कि हम कहीं न कहीं अगर कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ करेंगे ना तो हम देखिए उससे हमारी बॉडी च जो है ना उस चीज़ को एडैप्ट कर लेगी और जब एडैप्ट कर लेगी ना हमारी बॉडी उस चीज़ को, उम, फिर देखिए हमें ना एक आदत-सी हो जाएगी उस चीज़ की और हम अच्छे से कर पाएँगे। नहीं तो देखिए, <sniffs> ऐसा रहेगा कि हम देखिए इनकंसिस्टेंट रहेंगे ना तो मान लीजिए आज हम अ, वर्कआउट करेंगे, कल नहीं करेंगे अ, और <sniffs> देखिए हमारी बॉडी को भी कहीं न कहीं न उसे एक आदत नहीं पड़ पाती सही से वर्कआउट करने की और मतलब हम देखिए फिर वो जो रिज़ल्ट्स चाहते हैं ना वर्कआउट से वो मिल नहीं पाते हैं। फिर भले ही वो जिम में करे वो घर पे करें। लेकिन देखिए, घर पे फ़ करने का शुरुआत में देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि <sniffs> एक तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से करते हैं क्योंकि कई-कई जिम तो ऐसी होती हैं ना वो देखिए सुबह कुछ देर के लिए खुलती है, शाम को कुछ देर के लिए खुलती हैं। लेकिन हमारा घर तो देखिए हमारे लिए हर समय खुला है। और साथ ही साथ देखिए अ, <sniffs> हम जैसे जब बॉडी वेट से करेंगे ना तो एक इंजरी का जो चांस है देखिए वो बहुत ज़्यादा देखिए कम हो जाता है। इंजरी तो देखिए बॉडी वेट पे तो होती भी नहीं है। और देखिए बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज़ है। अ, शोल्डर की हो गई, लेग्स की हो गई, कोर की हो गई, अ, बाइसेप की हो गई, ट्राइसेप की हो गई। जो हम देखिए घर पर भी कर सकते हैं और इसमें कोई अ, वेट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं न कहीं देखिए ये बहुत एक अ, सही तरीका रहेगा शुरुआत करने का। जी।
जी, जी। <chuckles> अरे! अरे! <chuckles> जी, जी। जी, जी। हाँ, ये तो है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, ये तो आपने काफ़ी एक सही तरीके चीज़ें भी बताई और जैसे आपने बताया ना कि कहीं ना कहीं घर पे देखिए खुद के हमारे पास खुद का समय जब मन चाहे हम तब कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि जैसे बाद में अगर थोड़ा प्रोफ़ेशनल हो जाए, कहीं न कहीं जब आपको आदत लग जाए, तो देखिए आप डम्बल वग़ैरह खरीद सकते हैं। परंतु अगर व्यक्ति कोई शुरुआत में कर रहा है, तो क्या कोई घर पे कोई ऐसी चीजें है, जिससे कहीं ना कहीं उनके मदद ले सकते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं? कुछ अगर आप उसपे उससे कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल घर पे भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे हम मदद ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो एक मित्र थे, तो वो कहीं न कहीं पुशअप लगाना शुरू करना चाहते थे, पर उनसे पुशअप होते ही नहीं थे, क्योंकि उनका बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने ना देखिए वॉल पुशप करने चालू किए। देखिए, वॉल तो हमारे घर में भी होती है और हर किसी के घर में दीवारें तो देखिए होती ही हैं। और देखिए इस प्रकार से ना कहीं न कहीं देखिए जब उन्हें वॉल पुशअप्स लगाने शुरू किए ना अ, तो धीरे-धीरे जैसे उनके धीरे-धीरे स्ट्रेंथ बढ़ी, मसल्स बने, तो जब मसल्स अच्छे से मतलब थोड़े से और ग्रो हुए, तो वो कहीं न कहीं उसको पुशअप्स भी लगा पा रहे थे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं न कहीं ये सोचें कि
ओह! अच्छा। जी, जी।
अ, हमारे सिर्फ़ <clears throat> मतलब हमें सिर्फ़ जिम में ही वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसे घर पे भी घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम ना अ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि संसाधन थोड़े से कम हो जाएँगे, लेकिन किया बिल्कुल जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और कहीं न कहीं मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है हमें। हमें देखिए खुद को मोटिवेट करने के लिए ना, जैसे मतलब अब जब हम खुद की देखिए थोड़ा-सा मिरर में प्रोग्रेस देखें ना कि हाँ हम उसे मतलब थोड़े से उ अ, जो है शरीर हमारा अच्छा हो रहा है, जब मोटे हैं वो कहीं न कहीं ये देखे कि हाँ वेट वज़न कम हो रहा है, और जो पतले हैं। वो कहीं न कहीं ये देख के वज़न बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं देखिए इससे भी कहीं न कहीं एक जो है मोटिवेशन आती है, और ये मोटिवेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति को कंसिस्टेंट रखने में। जी।
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने काफ़ी सरल और सटीक शब्द में बताया ना कि हाँ, कैसे किन-किन छोटी-छोटी बातों का व्यक्ति ध्यान रखे। जैसे ना, घर पे भी जैसे पुशअप हो गए, पुलअप्स हो गए, इनसे देखिए शुरुआत कर सकता है। परंतु ये तो चलो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखिए जिम की बात कर दी। परंतु जो क देखिए, वो कहते है ना फिट रहने के लिए कहीं ना कहीं जो खान-पान है, वो भी देखिए काफ़ी जरूरी तो रहता ही है। तो उसमें आपके क्या विचार हैं? अगर कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है तो जो उनका खान-पान है, वो कैसा लगना चाहिए दिनचर्या का? पूरे दिन में किस तरीका का वो खाना खाएँ, उसमें क्या चीज़ें वो अ, उसमें शामिल करें? अगर आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में।
जी, खान-पान की अगर मैं बात करूँ ना, तो खान-पान इस प्रत प्रकार से होना चाहिए कि मतलब उनके बॉडी टाइप को सूट करे। जैसे मान लीजिए अ, अगर कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका वज़न है और वो वज़न कम करना चाहता है, तो उसे देखिए सलाद वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फाइबर इंटेक ज़्यादा रखनी चाहिए। अ, विटामिन्स वगैरह पे फोकस करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं ना वो कम से कम खाने चाहिए। इससे क्या होगा ना देखिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जब वो कम खाएगा, तो उसकी बॉडी में जो इतने सारे डिपॉज़िटेड हैं ना, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स और फै कार्बोहाइड्रेट्स क्या सॉरी फैट्स, तो वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो और <sniffs> उसका वो फैट जो है ना धीरे-धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। अ, लेकिन यहीं अगर देखें, दूसरी तरफ अगर वो बहुत ज़्यादा फै फ मोटा व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा फैट्स खा रहा है, कार्ब्स खा रहा है ना, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा क्योंकि वही फैट जाकर डिपॉज़िट होएगा उसकी बॉडी पे, पेट पे और अलग अलग जगहों पर। तो कहीं ना कहीं देखिए, मोटे आदमी तो इस प्रकार से खाने का ध्यान रख सकते हैं और अगर पतले आदमी की बात करूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैट इंटेक रखना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक रखने से क्या होगा ना हमारे, आजकल जैसे एक बहुत ज़्यादा भ्रम है कि <sniffs> मसल्स जो हैं प्रो प्रोटीन से बनते हैं। वो प्रोटीन से नहीं बल्कि प्रोटीन के साथ-साथ अ, मसल्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं तब जाके ये मसल बनता है, नहीं तो, अक्सर लोग जिम करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लेकिन बॉडी नहीं बनती है, वो इसीलिए नहीं बनती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए की ज़रूरत होती है और देखिए, फैट भी हल्का-फुल्का हमारे शरीर में चाहिए होता है क्योंकि पतले लोग जो होते हैं, उनपे फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब वो खाते हैं फैट्स और कार्ब्स, तो कहीं ना कहीं उसके श उनके शरीरों पे जाके अ, वो डिपॉज़िट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है। और साथ ही साथ देखिए, <sniffs> इस प्रकार से देखिए खाने का ध्यान रख सकते हैं और विटामिन्स तो देखिए दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से देखिए, खान-पान का भी ध्यान रखा जा सकता है और उम, अपने ना घर पर ही फिट रहा जा सकता है और कहीं ना कहीं अपने एक बॉडी है, उसको भी मज़बूत किया जा सकता है। जी।
ओह! अच्छा। जी, जी। ओह! अच्छा।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
जी, कम से कम कोई 20-1 दिन तो लग ही जाते हैं, कि मतलब जिस अ, 20 दिन में देखिए ये नहीं होता है कि मसल्स बनने लग जाते हैं। मसल्स में थोड़ी-सी टोनिंग आने लग जाती है। जो हम देखते हैं ना ढीले-ढाले से लटकते हुए, मतलब जो हम फैट होता है, वो कहीं न कहीं देखिए थोड़ा-सा फिट होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। और कहीं न कहीं टोनिंग आने लगी है मसल्स पे, बॉडी पे। तो वो कम से कम देखिए 15-20 दिन इसमें लग जाते हैं। और अगर हम अच्छे रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो कम से कम देखिए 3 महीने तो लग ही जाते हैं और वो भी कंसिस्टेंट 3 महीने। ये नहीं कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन छुट्टी मार रहे हैं, क्योंकि देखिए कंस एक ब अंग्रेज़ी में देखिए कहावत भी है कि कंसिस्टेंसी यील्ड्स रिजल्ट। मतलब कंसिस्टेंट रहने से ना हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी चीज़ देखिए बहुत जल्दी मिली होती है ना, तो वो कहीं न कहीं देखिए जल्दी चली भी जाती है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रख के अगर लंबे समय तक वर्कआउट करेंगे तो हम, हम समझना चाहिए कि जो हम शरीर बनाएँगे ना तो वो ह लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। और
जी, जी। जी। हाँ। सही कह रहे हो।
आजकल तो देखिए इतना ज़्यादा मतलब लोग जो हैं अनफिट इतने ज़्यादा हो गए हैं बैठे-बैठे। वो घर पर देखिए घर पर भी वर्कआउट नहीं करते हैं, और मैं मानता हूँ कि घर पर वर्कआउट करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस अपने कीमती समय में हमें 10-15 मिनट निकालने हैं। देखिए हम 20 प पुशअप्स 20 स्क्वाट्स और 20 लंजेस और 20 पाइ पुशअप पाइक पुशअप्स करें ना, तो देखिए इसमें मुश्किल से देखिए 10 या 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए हम इससे भी बहुत ज़्यादा फ़िट रह सकते हैं, और कहीं न कहीं हमें <clears throat> बहुत ज़्यादा मतलब आगे स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। जी।
हाँ। ये सही कहा आपने। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताया और जैसे कभी-कभार क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है जैसे वो वर्कआउट कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं, देखिए अगर वो घर पे भी करेंगे, जिम में भी करेंगे। तो होता क्या है, जैसे वो शुरुआत के दिनों के बाद देखिए थोड़ा सा दर्द रहता है। कहीं न कहीं वो दर्द की वज़ह से वो जो अपना वर्कआउट है, वो कहीं न कहीं या जो कहते ना घर पर जब वो थोड़ा भी कुछ कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं वो नहीं कर पाते, उनको लगता है दर्द हो रहा है, शरीर नहीं कर पाएँगे, तो उसका मुख्य कारण क्या है, उनके कुछ खाने-पीने में कुछ कमी है या ये मतलब ऐसा ही होता है, रेत होता ही है जब कोई शुरुआत में नया-नया ऐसा करता है, अगर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से अगर आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी, शुरुआत में तो देखिए ऐसा होता ही है, क्योंकि इसका असल कारण मैं आपको बताऊँ ना कि हम जैसे मान लीजिए कभी वर्कआउट तो देखिए ऐसे व्यक्ति है जो कभी वर्कआउट नहीं किया होता या मतलब बहुत पहले किया होता है लास्ट टाइम। तो देखिए उनको ना आदत नहीं होती उनकी मांसपेशियाँ इतनी टूटने की। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हमारी मांसपेशियाँ जो है टूटती है और, और ज़्यादा रिपेयर होती है, अच्छी बनती है और वो तब होता है, देखिए खाना भी उसके लिए अच्छा खाना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसने देखिए अ, मतलब बहुत समय बाद या तो कुछ कर रहा है अ, होम वर्कआउट कर रहा है, या फिर उसने पहले कभी किया नहीं है, तो वो पहली बार करेगा, तो उसकी मांसपेशियाँ टूटेंगी। फिर वो अच्छा अगर खा भी लेगा ना, तो उसकी बॉडी को आदत नहीं है। वो टूटे हुए को रिपेयर करने की और उस उत उतने दर्द को झेलने की। तो कहीं ना कहीं देखिए वो जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर जैसे-जैसे कहीं ना कहीं वो लंबे टम लंबे समय तक जब कंटिन्यू करता है ना, तो उसका बॉडी जो है ना एक उस प्रकार को ढा उस प्रकार से ढाल लेती है ख़ुद को। देखिए वो है ना, उसको आदत हो जाती है कि हाँ ये मांसपेशियाँ टूटेंगी और ये नॉर्मल है। पहली-पहली बार जो है ना, बॉडी थोड़ी सी अलर्ट मोड में चली जाती है कि ये क्या हो गया मतलब अ, लेकिन धीरे-धीरे ना हमारी बॉडी समझ जाती है। ये तो देखिए हम मतलब ये सेफ़ है, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखिए उसके बाद जो है ना, उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है आगे चलकर और एक बॉडी जैसे अ जैसे-जैसे अडैप्ट करती है, तो उसको मज़ा भी आने लग जाता है देखिए वर्कआउट करने में। फिर वो 2 अपनी 2-3 महीने में प्रोग्रेस देखता है, तो कहीं न कहीं उसको खुशी मिलती है। जी।
हाँ, हाँ। ओह, अच्छा। हाँ, ये तो है। जी, जी। जी, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताया ना कि हाँ शुरुआत में परेशानी आती है कहीं न कहीं अगर कोई भी व्यक्ति कोई नया काम करता तो देखिए कहीं न कहीं वो परेशानी आती है दर्द तो होता ही है। और काफ़ी आपने अच्छे तरीके से बताया तो आपसे ना एक आख़िरी सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कहीं न कहीं आपने ना जैसे खाने का बताया कि कहीं न कहीं जैसे कोई व्यक्ति अगर वो मोटा है तो उनको जैसे कार्ब्स या फ़ैट्स कम लेने चाहिए कहीं न कहीं प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखनी चाहिए। और आपने जैसे उल्टा उसमें बताया कि जो पतला है तो वो कहीं न कार्ब्स प्रोटीन सब कोई ज़्यादा लें। तो अगर आप थोड़े से वो बता सकते हैं कुछ जो आप कहते हैं ना वो डाइट क्या ले सकते हैं? और कुछ आप सोर्सेज़ इसके बता सकते हैं अगर कि क्या-क्या ले सकते हैं वो कोई व्यक्ति अगर आप बताना चाहें?
जी। अ, खाने की अगर मैं बात करूँ ना तो हमें देखिए कोशिश मतलब मोटे लोगों को तो ये करनी चाहिए कि लीन प्रोटीन खा सकते हैं जैसे बॉइल्ड चिकन तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और इसके साथ-साथ देखिए स्प्राउट्स वग़ैरह खाए जा सकते हैं। और यहीं अगर मैं देखिए बात करूँ अ, पतले लोगों की तो वो कहीं न कहीं देखिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें फ़ैट्स हों और कार्ब्स हों जैसे दूध पीना चाहिए दूध में देखिए हेल्दी फ़ैट्स होते हैं घी खाना चाहिए उनको अच्छे से उसमें हेल्दी फ़ैट्स होते हैं। और अ, देखिए पनीर वग़ैरह देखिए खाया जा सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स देखिए उनके लिए ना बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो देखिए इन चीज़ों का देखिए अगर अ, क डेली में मतलब ख़याल रखेंगे ना कि क्या हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए और क्या हमें कट करना है तो हम देखिए बॉडी बनाने में ज़्यादा मतलब असरदार साबित हो सकते हैं और बहुत जल्दी बना सकते हैं। जी।
ओह! अच्छा। अरे! अच्छा। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बड़े आपने ना काफ़ी अच्छे तरीके से बताया की कि देखिए जिम ज़रूरी नहीं है देखिए इंसान अगर फिट रहना चाहता है तो देखिए जिम भी जाना ज़रूरी है। घर पे वो कर सकता है घर पे ही बहुत तरह विभिन्न तरह की वो वर्कआउट कर सकता है अगर खा और साथ में खाने-पीने का भी ध्यान दें। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला अ, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिए। आपका इसके लिए धन्यवाद।